Pernah nggak, mmm, di jaman sekarang ini kan sering banget tuh kayak kejadian orang ketipu, ya, sama berita baru atau mungkin kayak hal-hal aneh, gitu. Nah, pernah nggak, Kak, kamu kena hoaks, dan gimana reaksimu waktu itu, Kak?
Hmm. Apa tuh? Ah hah. Eee. Iya iya. Aduh, <chuckles> pernah sih. Mau menceritakan sebenarnya juga malu ya, tapi, ya udah lah, ini buat iya, nggak buat mengantisipasi supaya kamu c nggak nggak m m mengalami kejadian yang sama, ya, nggak melakukan hal yang sama. Pernah pernah banget tahun 2018 kalau nggak salah, kalau kamu mungkin, eee, ingat juga, itu berita yang cukup menggegerkan.
Kenapa? Cerita aja nggak papa, santai aja, Kak. Boleh, boleh boleh. Mmm, oke. Udah cukup lama, ya? Mhm. Apa tuh, Kak?
Mmm, sebentar, Save Audrey.
Ah! Baru nih, aku baru mau ngomong Save Audrey. <chuckles> Iya, <laughs> iya.
<chuckles> Jangan-jangan kamu kena juga? Nggak, ya? Oh, iya, ya? Nah, itu dia, aku kena banget lagi terus iya, jadi kayak itu kan rame, ya, rame banget, dan itu kan isunya kekerasan, ya. Dan aku memang cukup cukup apa, ya, cukup cukup terpicu, gitu loh, suka ke-trigger kalau memang ada berita-berita yang tentang kekerasan kayak gitu, gitu. Aku sering sering menggunakan, eee, platform media sosial aku untuk ikut menyuarakan. Kalau misalkan ada kasus-kasus yang, eee, hubungannya dengan kekerasan kayak gitu. Nah, waktu itu, ya, tanpa pikir panjang, karena itu sangat masif ya kan di Twitter waktu itu, rame banget dan, eee, nggak cuman netizen aja yang mencoba nge-retweet, mencoba, eee, speak up, tapi para influencer kayak Awkarin juga, eee, nge-post, bahkan adab ep Atta Halilintar waktu itu ke sana, ya kan, eee, b Pasha Ungu kalau nggak salah. Pokoknya public figure banyak banget yang memang, mmm, sampai dateng ke lokasi, aku lupa lokasi nya di mana, pokoknya di luar Jawa waktu itu.
Gimana tuh, Kak? Mhm, bener. Heeh. Ah. Iya iya. Mhm. Mhm. Iya, bener bener. Iya. Oh, iya. Heeh heeh, bener bener bener bener. Mhm, bener. Iya. Ini, Stands for Audrey, ya, waktu itu?
Iya, heeh. Dan, ya udah, aku berkali-kali repost, berkali-kali bahkan aku bikin postingan dari sudut pandang aku sendiri. Aku mengecam keras, mengutuk keras, gitu, bahkan aku ikutan, eee, ngasih hate comment di Instagram-nya si, eee, te eee, yang dituduh sebagai pelaku bully-nya itu. Wah, gila, kacau. Itu sih.
<laughs> Iya. Ah hah. Ah, iya iya iya. Oke. Terus?
Ya, itu menurut aku agak, ya, kacau sih.
Iya, agak memalukan ya, Kak, kalau diingat-ingat, ya?
Memalukan. Tapi awalnya aku kayak kayak merasa menggebu, karena kalau ada kayak gitu kan rasanya tuh k sedih, ya, sedih, pahit, dan ngebayangin korbannya ini juga masih muda. Ya kan masih SMP kalau nggak salah, ya. Dan, wah, s eee, ngeri banget sih ini, ngeri, jadi kayak, wuih, rame-rame aku dengan suara yang sangat keras di sosial media aku terus menyuarakan itu setiap hari, ternyata hoax, oh my God!
A a Heeh. Iya. Iya. Bener, bener bener. Mhm, iya, bener. <chuckles> Setiap hari. Ternyata harus ketipu, ya, satu Indonesia tuh, gara-gara si Audrey ini.
Nipu, tipu. Itu iya, itu kayaknya beberapa ya, beberapa hari ya, baru ketahuan, dan ah, itu ah, memalukan banget sih, kayak syok, lebih ke syok juga. Mhm, mhm.
Iya. Iya, bener bener. Bener bener banget, kasihan juga sih, Kak, menurutku, a si siapa yang tertuduh sebagai pelakunya ini, yang akhirnya diserang juga sama netizen kan, waktu itu. Nah, terkait dengan kasus itu ya, Kak, eee, kira-kira pelajaran apa, Kak, yang bisa Kakak petik dari kejadian itu?
Kasian ya, mhm, bener bener. Mhm mhm. Iya, pelajarannya, ya ya gini sih, eee, untungnya gini ya, untungnya waktu waktu ketahuan ternyata itu kecenderungannya tuh hoax beritanya, mmm, karena kan udah ada ada banyak suara yang ini tuh arahnya tuh ke hoax nih. Terus kemuncul kan kayak fakta-fakta baru kalau Audrey ini sebenarnya anak yang seperti apa sih di dalam, eee, pergaulannya, kesehariannya. Terus muncul foto-fotonya yang dia sehari-hari. Terus banyak netizen kan akhirnya menganalisis ya, ini nggak mungkin deh kalau Audrey model kayak gini tuh pasti dia ah, gitu lah, pokoknya banyak banyak teori gitu. Akhirnya bikin aku sadar juga sih bahwa, "Oh, aku bu nggak eee, kayaknya aku memang harus, eee, pelan-pelan, ya. Pelan-pelan untuk, eee, mengkonsumsi berita apa pun itu, even itu kayak triggering banget. Kayaknya aku harus menahan diri dulu, gitu, untuk ikutan, eee, bersuara," gitu. Cuman karena waktu itu, eee, aku ngerasa
Gimana tuh? Ah hah, mhm mhm. Iya. Oke. bener bener. Iya. <chuckles> Iya. Oke. Mhm.
ngerasa udah terlanjur ikutan heboh, eee, ya udah, aku, eee, dengan berbesar hati mengakui itu di sosial media, mengakui bahwa, "Oke, aku juga termakan nih, guys, termakan berita ini dan aku merasa sangat malu," jadi aku say sorry, "aku minta maaf banget kalau mungkin postingan gue kemarin-kemarin terlalu berisik, eee, dengan #Save, eee, Audrey ini," gitu. Itu sih. Jadi ya itu sih pelajarannya untuk menahan diri kali, ya? Menahan diri untuk, mmm, nggak usah kesannya kan FOMO, ya, kayak ikut-ikutan bersuara, gitu. Cuman waktu itu karena kasusnya ini kekerasan, aku tuh memang ngerasa marah juga, gitu loh, jadi, eee, sangat mendorong aku untuk ikutan bersuara, gitu.
Iya. <chuckles> Iya. Oke. Save Audrey. Ka oke. Iya, bener. Mmm. Bener bener. Siapa sih, Kak, yang nggak marah, Kak? Mhm. Eee, berarti di sini secara tidak langsung juga, eee, Kakak mengakui salah dan juga klarifikasi ya, Kak, untuk apa namanya, terkait dengan apa yang udah, eee, istilahnya cuitan Kakak ini ya, yang mungkin, eee, cukup, eee, intens dan juga bisa dibilang mis
Iya iya. Iya. Bener. Iya, sebelum aku di-bully juga sama teman-temanku. <chuckles> Karena kan kan iya. Karena gini loh, jadi kayak misalkan di sirkel teman-temanku waktu itu kita obrolin, kita omongin nih secara secara verbal, kayak kita, eee, abi sama iya, makan makan siang, tapi sambil ngobrolin ini. Tapi kalau aku lihat-lihat, di antara teman-temanku yang lain, yang terlalu vokal tuh aku. Sementara yang lain-lain tuh kayak nggak mau nge-upload, tapi itu kita ngobrolin, gitu. Jadi kan, eee, ya malu ya, malu gitu loh, "Yah kamu tuh sok-sokan ngebela, sok-sokan bersuara tapi kemakan juga." Gitu. Makanya langsung aku lurusin, gitu sih.
Iya juga sih ya, menyelamatkan diri, ya? <laughs> Iya. Oh, oke. Oh, hot news, gitu ya? Mmm, heeh. <laughs> Iya. Mhm mhm. <chuckles> Oke oke. Menarik menarik sih ini. Mmm, apa ya, menarik untuk diceritakan lagi ya, Kak, maksudnya untuk diingat-ingat supaya nanti ke depannya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Nah, ngomong-ngomong tentang ini nih, Kak, eee, hoaks seperti ini nih, mungkin dari pengalaman Kakak nih, ada tips and trick mungkin untuk apa nama nya, membedakan antara cara paling mudah deh, untuk membedakan antara hoaks dan juga, eee, berita asli atau mungkin yang hot news yang beneran deh.
<chuckles> Menarik memalukannya, ya? <chuckles> Iya iya iya. Betul betul. Mhm. Mhm mhm. Eee, ini tergantung juga dari mana kamu tau beritanya, ya. Kalau misalkan beritanya itu, eee, kalau beritanya itu ternyata, eee, kamu dapetin din contohnya di Twitter, gitu, eee, kalau atau di Instagram, gitu. Kayaknya perlu banget kamu lihat akun yang nge-post berita itu sih, gitu. Apakah iya. Apakah itu legit atau enggak, apakah itu kayaknya meya men meyakinkan atau enggak, gitu. Siapa yang nge-follow, gitu, itu perlu banget kita, eee, cek dan recheck dulu, gitu.
Oke. Iya. Oke. Oh, iya, bener juga, ya. Bener bener bener bener. Iya, heeh. Oke, ground research, ya berarti, Kak, ya?
Iya, perlu perlu banget, perlu kita research. Terus kemudian penting juga untuk, eee, check recheck di kayaknya di Google itu udah ada fitur untuk, eee, cek Fact Check, gitu loh. Untuk ngecek iya. Iya, itu kayaknya, e ada juga, eee, itu bisa ngebantu kita juga. Terus kita juga bisa mengu kalau sekarang sih kita le di mudahkan dengan AI, eee, ChatGPT. Walaupun mungkin validasinya, ya, belum 100%, tapi itu cukup membantu sih, karena dia bakal ngumpulin sumber-sumber dari, mmm, media-media terpercaya, gitu, apakah ini ada kecenderungan dibagikan sama netizen, sama sumber yang tidak, mmm, tidak valid, atau dibagikan oleh sumber yang valid, gitu.
Oke. Mhm, apa lagi tuh? Oh, Fact Check sama SafeSearch, ya? Oh, iya iya, bener juga ya. Mhm. Ah hah. Iya. Setidaknya ya, Kak. Heeh. Oke. Iya. Mmm, oke oke oke. Ini bisa dibilang sebenarnya caranya nggak susah ya, Kak, cuman sekali lagi, mungkin untuk penerapannnya dari masyarakat kita sendiri kan mungkin masih banyak yang ini, ya, apa namanya, kurang aware, ya, dengan hal-hal seperti ini, jadi, eee, anggaplah gini nih
Mhm. Mhm. Iya.
misal nih, Kak, eee, di grup keluarga atau mungkin grup teman, ya, tiba-tiba tuh ada berita yang lagi booming dan Kakak tuh tau kalau ini hoax. Kira-kira apa sih, Kak, yang pertama kali Kakak lakuin?
Mmm. Mmm. Kalau di grup keluarga aku pasti bakal, mmm, lumayan vokal juga sih untuk untuk, mmm, ngasih tahu kalau ini berita kayaknya kepercaya eee, apa ya
Mhm.
Eee, berita yang masih diragukan gitu loh. Berita yang belum belum kelihatan valid banget gitu, aku pasti bakal bakal gencar banget untuk men menyampaikan itu ke keluarga, kalau konteksnya di keluarga. Even itu di kelua di lingkungan temen-temen gitu ya, aku pasti juga bakal ke kalau kayaknya nih, mmm, kalau dibaca-baca beritanya, terus siapa yang ngomongin, ini kayaknya banyak yang hoax deh gitu, apalagi tapi agak challenging sebenarnya kalau di keluarga itu.
Oke oke. Mmm, aha aha. Pertemanan ya? Mhm. Kenapa tuh, Kak?
Ya karena di keluarga itu kan e banyak banget orang-orang dari generasi boomers gitu kan, eee, terus ada yang mereka yang kayak susah banget dibilangin model-model gitu loh, eee, khususnya kalau mereka punya sentimen khusus nih kepada, eee, berita tersebut. Misalkan dalam situasi politik ya, dalam tahun-tahun politik gitu, ada kecenderungan, eee eee, suka banget sama pilihan politiknya gitu, dan ketika pilihan politiknya itu ada berita yang menyinggung, yang kayaknya bener, dia nggak mau mengakui gitu, kayak defense banget salah nih, nggak mungkin nggak mungkin, sementara kalau ada berita yang itu udah jelas-jelas hoax, tapi menguntungkan pilihan politiknya, di forward, di, eee, retweet, nah itu sih kayak gitu loh, bahaya banget bahaya banget.
<chuckles> Benar benar benar sih, benar benar. Iya, stubborn. <chuckles> Mmm, heeh. <tsk> Oh iya, benar benar banget benar banget. Keberpihakan ya? <chuckles> Iya. Oke. Iya. Oke. E Hih, bahaya juga ya. Oke oke oke, menarik nih, Kak, ya, untuk apa namanya, eee, mungkin salah satu challenge-nya adalah misalnya kita berhadapan dengan mungkin generasi yang sedikit di atas kita-kita ya, Kak, yang mungkin sudah lebih melek teknologi lah istilahnya.
Mhm mhm. Iya iya.
<tsk> Nah, ini nih, Kak, eee, mungkin di era sekarang ya, yang sudah sangat maju dan sangat digitalisasi itu sangat pesat banget nih Kak, pernah enggak sih, Kak, trend-trend terakhir yang mungkin Kakak tahu atau mungkin apa ya, le eee, lately aja deh, Kak, yang mungkin Kakak tahu, hoax ini sangat-sangat
Mhm, mhm.
berpengaruh banget gitu, Kak, dengan keberlangsungan, ya dalam berkehidupan gitu, Kak, lately.
Mhm, aduh apa ya, <chuckles> eee, hoax yang baru-baru ini ya mmm,
Mhm mhm.
Apa ya, aduh, kok aku nggak begitu kena ya, akhir-akhir ini. Bentar bentar kayaknya iya sih.
Oke, enggak masalah sih, Kak, kalau misalnya ini tapi mungkin hah! Oke udah mu udah mulai aman dan juga lebih ini ya, berarti mungkin filtering-nya lebih bagus, Kak, heeh.
Kayaknya hidupku ini deh, udah mulai aman gitu. <chuckles> Iya, aku mulai membentengi diri, karena tadi ya, karena belajar dari pengalaman, jadi kayak ada berita apa pun kayak aku, eee, skip dulu jangan terlalu, b eee, menyelam ke dalam gitu, mhm mhm.
Iya. Oke, iya, takut kecemplung lebih dalam lagi.
Betul betul betul betul.
Oke sih, Kak, kayak ini tuh tadi yang Kakak omongin mungkin bisa jadi salah satu apa ya, kayak hal yang penting juga untuk dibicarakan terutama untuk aku dan juga lingkungan keluargaku yang mungkin aku sendiri belum aware ya, Kak, dengan hal-hal seperti ini. <tsk> Eee, satu lagi deh, Kak, aku tuh, penasaran banget nih kayak gimana sih Kak, caranya supaya kita itu lebih apa ya namanya, <tsk> kayak bisa mengontrol diri, Kak, itu kan akhirnya Kakak ini berhasil nih, untuk mengontrol diri nih. Nah itu gimana sih, Kak, caranya, Kak?
Mhm. Hmm. Iya iya iya, mhm mhm. Boleh. Apa tuh? Mhm. Mmm, iya iya. Mmm, a aku berasa banget sih perubahannya, kalau dulu tuh aku tuh sering banget main sosial media, aku tuh s takut banget aku tuh FOMO ya, maksudnya takut banget, eee, ketinggalan ikut-ikutan nimbrung dengan berita yang lagi hype gitu. Nah, sekarang itu aku menyadari, ternyata kalau kita terlalu, mmm, terlalu up to date, itu juga nggak baik-baik juga e maksudnya nggak nggak nggak begitu baik. Ada baiknya ada nggaknya juga gitu. Kalau kita terlalu up to date yang kayak kita, eee, kita paksakan atau kita buat-buat, itu justru malah kita tuh kehabisan energi, kita ikutan jadi worry, khawatir gitu loh, ngerti nggak sih? Tapi kita mulai mengurangi aja, kita mulai mengur mengurangi konsumsi, eee, berita yang setidaknya itu kayaknya nggak penting-penting banget deh untuk kita into di situ, untuk kita catch up dengan berita ini gitu. Dan menurut aku juga perlu ya untuk me-manage penggunaan sosial media gitu, karena, apa pun itu kalau itu nggak begitu, eee, menyenangkan beritanya ya, yang kayak cenderung bad news itu, kalau kita terpapar e sering terpapar itu akan membuat energi kita tuh tersedot, ya kan. Kita menjadi khawatir, kita menjadi ikut-ikutan kayak kepikiran gitu, jadi mhm, <tsk> jadi untuk untuk bisa, eee, mengantisipasi itu ya, jalan satu-satunya adalah membatasi waktu untuk mainan sosial media gitu, kecuali kalau memang kita kerjanya ngubek-ngubek sosial media, kayak misalkan apa sih, analis e sosmed analis atau apa gitu. Tapi kalau kita kayak kerjaannya buka nggak ada hubungannya sama itu, sosial media hanya sekedar untuk, eee, entertain
Oke, gimana tuh? Mhm. Iya. Oke. Iya. Ah hah, benar benar. Iya. Ah hah. Mmm. Menarik menarik. Oke. Ah hah. <chuckles> Iya. Ah, setuju banget sih. Iya. Oke. <chuckles> Iya, oke. Hiburan aja, mhm.
Iya, untuk ngisi waktu luang, ya kita batasin aja. Kita batasin aja sih untuk mengkonsumsi takutnya ya, karena kan sekarang modelnya itu FYP kan, kita gak nyari berita itu, kalau itu memang, eee, di-like sama teman-teman kita di circle kita itu bakal, kena ke kita kan, keluar di layar kita dan kita terpapar itu, kalau kita belum siap, ya biasanya kita bakal, mmm, ya ada kecenderungan buat, kepikiran gitu loh.
Oke. Iya, benar banget benar banget. Ah hah. Pasti keluar, di kita juga. Hmm. Oke oke, menarik nih, Kak, ini tips and tricks dan juga pengalaman yang di-share ya, Kak, jadi, eee, hopefully ke depannya aku juga bisa menerapkan ini dan juga bisa membagi tips ini ke teman-temanku juga.
Mhm. <chuckles> Nah. Nah, bagus sih.
Sangat seru sih pembicaraan malam ini, tapi sayangnya ini sudah tengah malam kasihan juga sih, Kak, kalau masih dilanjutin. Iya, Kak, aku juga ngantuk, Kak. <chuckles> Ya udah, Kak, kita ngobrol lagi deh kapan-kapan. Sama, ya udah deh, <tsk> duluan deh ya, Kak, thank you banget ya, waktunya, heeh, thank you selamat istirahat, Kak, bye-bye.
Iya iya iya iya iya. Mau tidur ya, kamu ya? Aduh capek lagi, ya udah lah, <chuckles> besok masih kerja soalnya. Ya udah lah, aku tidur ya, thank you thank you, selamat istirahat bye, yo.